ครับ วันนี้ก็คือมีเรื่องอยากจะมาขอคำปรึกษา แล้วก็ขอความคิดเห็นหน่อยนะ คือตอนเนี้ย เอ่อ ตั้งใจที่จะออกกำลังกายอะครับ คือก่อนหน้าเนี้ย ผมเป็นคนค่อนข้างที่จะมีรูปร่างอ้วนหน่อยอะครับ แล้วก็ อ่า ไม่ค่อยที่จะออกกำลังกาย ก็คือกินนอนอยู่บ้าน จนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นน่ะครับ แต่ว่าพอได้มาดูรายการเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ในยูทูบ เขาก็เล่ารายละเอียดต่าง ๆ ว่า การที่เราไม่ออกกำลังกาย แล้วก็เป็นคนที่มีค่า BMI หรือว่าค่าดัชนีมวลกายนี่เกินมาตรฐาน มันก็จะส่งผลทำให้ อ่า เสียสุขภาพในอนาคต มีทั้งพวกโรคภัยไข้เจ็บ โรคความดัน โรคหัวใจ อ่า โรคเส้นเลือดในสมองตีบ หรือว่าโรคเกี่ยวกับ อ่า สิ่งต่าง ๆ อย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันก็จะมีตามมา ผมก็เลยเริ่มคิดแล้วก็ไตร่ตรองได้ว่า ควรที่จะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้นน่ะครับ ก็อยากจะเริ่มจากการ อ่า เรื่องของการกินอาหารเพื่อสุขภาพครับ ก็คือ อาจจะมีการกินพวกอาหารฟาสต์ฟูด หรือว่าอาหารจังก์ฟูดนี่ อ่า น้อยลง อย่างงี้ครับ เพราะว่าปกติก็จะเป็นคนที่ชอบกินขนมเยอะไปหมดเลย แล้วก็กินข้าวที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน กินแต่ละมื้อ ก็คือกินหนักมากอย่างงี้ครับ ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีหลังจากที่ได้ฟัง เอ่อ วิดีโออันนั้นไปอะครับ แต่ทีเนี้ยก็ยังกังวลเรื่องการออกกำลังกาย เพราะว่าคือไม่ค่อยออกกำลังกาย แล้วก็ไม่รู้วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม หรือว่าไม่อยากให้บาดเจ็บนะครับ ก็ต้องขอคำแนะนำเลยว่า เอ๊ะ สมมุติถ้าอยากจะออกกำลังกายในตอนเริ่มต้น แต่ว่าก็มีความกลัวอยู่ จะออกกำลังกายแบบไหนที่แบบเบา ๆ ก่อน อย่างงี้ครับ แล้วค่อยปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปเรื่อย ๆ ครับ ก็ขอคำแนะนำในส่วนนี้ด้วยนะครับ
ครับผม อือ อา ครับผม อือ ครับผม อืม อา ครับผม อืม ครับผม อืม อะฮะ โอเคครับ ถ้างั้นก่อนอื่นอันนี้ต้องถามก่อนเลยว่า เราเคยมีการออกกำลังกายมาก่อนหน้านี้ไหม? หรือว่าไม่เคยเลย หรือเคยแต่หยุดไปนานมากแล้ว อะไรแบบนี้อะครับ?
เอ่อ ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำครับ ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นพิเศษอะไร ก็อย่าง ถ้าพูดถึงสมัยก่อนตอนเด็ก ๆ ที่โรงเรียน ก็คือออกกำลังกายในวิชาพละ แค่นั้นเองครับ มีการวิ่งอ้อมสนามฟุตบอล หรือบางทีก็ตีปิงปอง เอ่อ เล่นตะกร้อ อะไรเงี้ยครับ หรือเตะบอล แล้วก็เล่นบาส เล่นวอลเลย์ ก็เล่นไปตามวิชาต่าง ๆ ที่คุณครูให้ทำอะแหละครับ ทีนี้พอโตขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็ไม่ได้มีการไปออกกำลังกาย แบบเป็นนักวิ่งมาราธอน หรือว่าไปเข้ายิม เข้าฟิตเนส ก็ไม่ได้ทำอย่างงั้น ตะกร้อก็ไม่ค่อยได้เตะแล้วครับ ซึ่งก็ทำให้วิชาเหล่านั้น คือมันหายไปนานเหมือนกันนะครับ ก็ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วครับ ทีนี้คือ ก็อยากจะเริ่มต้นที่จะออกกำลังกายแบบเบา ๆ ก่อนดีกว่า อย่างงี้ครับ อ่า อาจจะเป็นการวิ่ง อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่กล้าทำเท่าไร ประมาณเนี้ยครับ
อา อืม ครับผม อา อืม อ๋อ โอเค ครับผม โอเค อืม <smacks lips> โอเคครับ ถ้างั้นผมขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า ตอนนี้อะเป้าหมายในการออกกำลังกายของเราอะ เรามีแล้วเนาะ เราชัดเจนกับมันแล้วว่า โอเค เราไปเห็นข้อมูล ได้รับข้อมูล ได้รับชุดความรู้มาแล้วว่า ถ้าเรายังทำพฤติกรรมแบบเดิม ๆ อยู่ ทานอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ หรือว่าปล่อยให้ ส ร่างกายเราอ้วนมากกว่านี้ หรือว่ามีหุ่นที่ไม่ดีแบบนี้ มันอาจจะส่งผลอะไรต่อร่างกายมาก ๆ เลยเนาะ เราได้ เราได้มาแล้ว เป้าหมายว่า เพื่อสุขภาพของเราในวันข้างหน้า เราจะต้องดูแลมันให้มันดี อะไรแบบนี้ ทีนี้ขอถามนิดหนึ่งครับว่า แล้วตอนเนี้ย เราพอจะหาเวลาช่วงไหนของกิจวัตรในแต่ละวันได้บ้างว่า เออ โอเค ช่วงนี้เดี๋ยว ที่เราจะมาออก อะไรแบบเนี้ย มีการจัดสรรเวลา ไว้ ไว้ในตรงส่วนนั้นบ้างยังเอ่ย?
<clears throat> อืม อืม อ๋อ ก็ยังเลยครับ ก็มีแค่ดูว่าจะออกกำลังกายแบบไหนครับ จะมีการวิ่งจ็อกกิง หรือว่าการไปเข้ายิม ฟิตเนส หรือจะไปว่ายน้ำแทน แค่ดูประเภทกีฬาแค่นั้นเองครับ แต่ว่าไม่ได้มีการจัดสรรแต่ละ เอ๊ย ตารางเวลาที่ชัดเจนครับ ผมว่า มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากอะครับ แล้วก็คือประมาณว่า ว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้น ก็คิดแค่เนี้ยครับ แบบไม่ได้คิดลึกอะไร เพราะว่า คือด้วยความที่เราไม่มีความรู้ในส่วนนี้เยอะครับ ก็ประมาณแบบ เอ่อ ถ้าแบบสมมุติ ถ้าได้ออกจากบ้านข้างไอ้ ในตอนเย็นนะ ก็จะแวะไปวิ่งที่สวนสาธารณะก็แค่นั้น หรือว่าถ้าตอนกลางวันเงี้ย คือออกไปซื้อกับข้าว เลาะถ้าได้ผ่าน อ่า สวนสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอไปเดินสัก 1-2 รอบ แล้วค่อยกลับเข้าบ้านดีกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับ
อะฮะ ครับผม อืม อืม อืม อา โอเค ครับผม ครับผม อา อืม โอเค ถ้าอย่างงั้นผมอาจจะแนะนำเบื้องต้นก่อนครับว่า อาจจะต้องให้แบบว่า ลองตั้งเวลาที่เป็นเวลาตายตัวเลย เราก็เริ่มจากทำที่สิ่งเบา ๆ เล็ก ๆ ง่าย ๆ ก่อน อย่างเช่นว่า สมมุติตอนเย็นเนาะ ในเอาเป็นแบบเริ่มต้นอาจจะเอาแค่ 3 วันก่อนก็ได้ครับ เป็นวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เพื่อให้วันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ย เป็นวันที่ร่างกายได้หยุดพักนิดหนึ่ง ในระหว่างสัปดาห์ อะไรแบบเนี้ยครับ อาจจะเล่นเป็นแบบง่าย ๆ ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาจจะแค่เดินก่อนก็ได้ครับ ยังไม่ต้องวิ่ง ถ้าเราชอบในการที่เราจะออกกำลังกายข้างนอก ไม่ได้เข้ายิมนะครับ ก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปก่อนก็ได้ในช่วงแรก ๆ เดินไปเรื่อย ๆ เดินไปเรื่อย ๆ อย่างน้อยผมออกแค่วันละ 15 นาทีก่อนครับ เอาง่าย ๆ ก่อนให้ร่างกายเราอะมันชิน มันรู้สึกว่า โอเค การที่เราออกมาทำแบบเนี้ยเนี่ย มันก็คือการดูแลสุขภาพของเราเองแล้วทางหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยครับ เอาแบบง่าย ๆ แบบเบา ๆ ก่อน แต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มความเข้มข้น ก็เป็น 5 วันต่อสัปดาห์ก็ได้ หรือว่าจะเล่น 6 วัน แล้วพักวันอาทิตย์ วันหนึ่ง แบบนี้ก็ได้ครับ เราก็ค่อย ๆ ปรับเพิ่มเวลา เรื่องเวลาอะครับ เป็นเรื่องสุดท้ายเลยที่เราจะปรับเพิ่มนะ อยากให้ทำแบบทุกวันให้ได้ก่อน ให้มันสม่ำเสมอก่อน แบบนี้ดีกว่าครับ เพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ย ไม่ได้ ไม่ได้จำเป็นว่า เราจะต้องหักโหม ให้มันเห็นผลลัพธ์เลยทันที ถ้าเราจะดูแลสุขภาพเราในระยะยาวแล้วอะครับ สิ่งสำคัญเลยคือ การออกกำลังกายให้ได้สม่ำเสมอ แบบนั้นจะคือ สิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าครับ
อืม อืม อืม อืม ครับ ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดือเลยเนาะ คืออันดับแรกก็ค่อย ๆ ออกกำลังกายแบบ เหมือนที่ผมคิดเหมือนกันเนาะ คือก็ว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้นครับ แต่ว่าถ้าอยากได้ตารางออกกำลังกาย ที่มัน ที่จะเข้มงวดมากขึ้นน่ะ อาจจะมีการจัดสรรเวลาที่ถูกต้องเนาะ อย่างเช่นอาจจะออก หะ ห้าวันต่อสัปดาห์ หรือว่า 6 วันต่อสัปดาห์ก็ได้ แต่ผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะถือว่าเยอะเกินไปอะครับ อาจจะเริ่มสัก 2-3 วันต่อสัปดาห์ก็ได้ครับ มันน่าจะ กลัวแบบไอ่ข้อเท้า หรือว่าข้อเท้าพลิก หรือว่ากล้ามเนื้อมันอักเสบ หรือฉีกเกินไปเนาะ เพราะว่าค่อนข้างที่จะน้ำหนักตัวเยอะ แล้วเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุอะไรมาขึ้นมา อาจจะทำให้แบบไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ในระยะยาว ก็จะลองปรับเปลี่ยนวิธีการ ที่เหมาะสมกับตัวเองดูครับ แต่ถัดมาเนาะก็อยากจะได้ อ่า แรงบันดาลใจหน่อยครับว่า เฮ้ย เมื่อเราเกิดความ กลัวที่ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ ได้ในทันทีอะครับ คือเราจะพอมีวิธีไหนไหม ที่สามารถทำให้เราแบบมีแรงผลักดัน โดยที่แบบทำให้มันต่อเนื่องน่ะครับ? อืม
อา ใช่ค่ะ อืม ได้ ได้เลย อา ครับผม อืม ผม อา ได้เลยครับผม อืม ความกลัวของเราในที่นี้เรากลัวเรื่องอะไรเอ่ย? กลัวเจ็บจากการ มีแบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบ หรือกลัวที่แบบว่าคนเขาจะมองเราว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไง? เรากลัวใน เรื่องอะไรบ้างเอ่ยครับ?
อืม ครับ ก็กลัวเรื่องของกล้ามเนื้อมันอักเสบนะครับ เพราะว่าเราไม่เคยออกกำลังกายต่อเนื่องมาก่อน มันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมากเพียงพออะครับ คือแบบ อย่างเช่น เราไปวิ่งเนาะ ผมก็อาจจะกลัวข้อเท้ามันพลิก อย่างงี้ครับ แล้วอาจจะเจ็บขา ไม่สามารถที่จะวิ่งต่อได้ในระยะยาว แล้วก็กลัวเรื่อง อ่า แบบว่าคนภายนอก เขาก็มอง ก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะ เพราะบางทีน่ะเขาอาจจะไม่เคยเห็นเรามาออกกำลังกายมาก่อน ก็อาจจะไม่รู้ว่า เออ แบบคนนี้มาจากไหน? ย้ายมาจากต่างจังหวัดหรือเปล่า? อย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละ แล้วคือก็จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาครับ เขาอาจจะสงสัยว่า เอ๊ เรามาทำอะไร? หรือว่า เอ่อ เขาจะคิดยังไงกับเรา ผมก็ยังมีความกลัวอยู่ในใจอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับ
อา อืม ครับผม อา อืม อืม <chuckles> ครับผม อืม อา โอเคครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเอาเรื่องของการกลัวเจ็บ กลัวอะไรก่อนเนาะ ในตรงส่วนเนี้ยครับผม ก่อนที่เราจะมีการออกกำลังกายทุกครั้ง งั้นผมอยากจะให้เราทำการวอร์มอัปร่างกายก่อน โดยการที่ว่า เป็นการยืดเส้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากท่าต่าง ๆ ที่เราเรียนมาจากวิชาพละในสมัยเรียนก็ได้ครับผม กระโดดตบเอย หมุนเข่า หมุนเอว อะไรแบบเนี้ยครับ หมุนแขน ท่าพวกนั้นน่ะครับ สามารถใช้เป็นในท่าแบบว่า วอร์มอัปได้หมดเลย อย่างน้อยขอวอร์มอัปสัก 5 นาทีครับผม สมมุติว่าเรากระโดดตบเนาะ เราก็อาจจะกระโดดตบ 20 ครั้ง แต่ว่าทำ 3 เซต ก็คือเป็น 20 ครั้ง แล้วก็พัก สักประมาณ 10 วินาที แล้วก็กลับมากระโดด 20 ครั้งใหม่ แล้วก็พัก 10 วินาที แล้วก็กระโดด 20 ครั้งอีกทีหนึ่ง อันเนี้ยคือทำแค่นี้ แล้วเสร็จแล้วก็ อ่า พอในทำ เราทำในช่วงของแขนแล้ว งั้นเรามาทำขาบ้าง ขามันก็จะมีท่าที่มันหมุนเข่าเนาะ ที่เราเคยเรียนกันในตอนเด็ก ๆ เราก็ทำท่านั้นน่ะครับ หมุนฝั่งขวาก่อนสัก 20 นาที เอ่อ 20 ครั้ง เสร็จแล้วก็ปุ๊บ ก็หมุนฝั่งซ้ายอีก 20 ครั้ง อะ แล้วเราก็พักสัก 10 วิ แล้วก็ทำแบบเนี้ยครับ วนไปทำ 3 เซตเหมือนกัน อะ พอทำท่านี้เสร็จปุ๊บ เราก็ล่ะ มาหมุนแขน หมุนไหล่อีกทีหนึ่ง โดยการที่มันเหมือนกับเราควงแขน ไปข้างหน้าข้างหลังแบบนั้นน่ะครับผม ทำแบบนั้นเหมือนกันทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน แล้วก็เล่น 3 เซตเหมือนเดิม เนี่ยแค่ 3 ท่าเนี้ยครับ ผมก็ใช้ไปเกือบ 5 นาทีแล้ว ทำแค่เนี้ยก็ถือว่า เป็นการได้ยืดเส้น ยืดสาย วอร์มอัปร่างกาย ให้พร้อมกับการที่จะออกกำลังกายแล้ว เสร็จแล้วเราก็ ในช่วงแรก ๆ อะครับยังไม่ต้องวิ่งนะ ผมอยากแนะนำว่า ยังไม่ต้องวิ่ง ให้เราเดินก่อน เดินไปเรื่อย ๆ ก่อนครับ เดินจนร่างกายมันรู้สึกว่า การออกกำลังกายที่เราทำต่อเนื่องมาทุกวันเนี่ย มันเริ่มชินแล้ว แล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นวิ่งเบา ๆ อย่างเพิ่งวิ่งเร็วนะ วิ่งเบา ๆ ก่อน เป็นแบบวิ่งคล้าย ๆ กระโดดแบบนั้นน่ะครับ วิ่งเบา ๆ ไปเรื่อย ๆ ก่อน เดินสักพักหนึ่งแล้วก็วิ่ง แล้วก็สลับกลับมาเดิน เสร็จแล้วพอเราจะเลิกออกกำลังกายแล้วปุ๊บ ให้เราทำการคูลดาวน์ร่างกาย โดยใช้ท่าเดิมที่เราทำการวอร์มอัปมากครับ มาทำการคูลดาวน์เพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในวันถัดไปได้ ต้องห้ามลืมเลยนะครับ ทำการยืดเส้นก่อน ก่อนออกกำลังกาย <tsk> ออกกำลังกายเสร็จแล้วปุ๊บ ทำการยืดเส้นอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้กล้ามเนื้อมันได้ ร รู้ว่า โอเคเราจะพร้อมเลิกแล้ว แบบนี้ครับผม อันเนี้ยคือการลดอาการบาดเจ็บ ทำให้เราอาจจะกลัวเจ็บได้ ทีนี้ในเรื่องของส่วนอาการที่เรารู้สึกเขินอาย หรือว่ากลัวเขาจะมองยังไง ผมอาจจะแนะนำว่า ให้ลองคิดแบบนี้ก็ได้ครับว่า ที่เขามองอะ เขาอาจจะมองว่าเราอะ เฮ้ย อยู่ ๆ เขา เขาอาจจะเคยเห็นหน้าเรา แต่เขาคงสงสัยว่า อา ลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วเหรอ? อะไรแบบนี้ เออ แบบ เฮ้ย ส สักมีแบบ มีวันนี้ได้แล้วนะ ที่เธอจะมาออกกำลังกายได้ เราอะเคยเห็นเธออยู่ เราก็อยากจะเข้าไปแนะนำ แต่ว่าก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไง? ไม่แน่อะครับผม คุณออกกำลังกายไปอยู่เนี่ย คุณอาจจะได้รู้จักเพื่อนบ้านใหม่ ๆ ในละแวกนั้นด้วย อาจจะได้รู้จักเขาไปด้วย เพราะว่าเรา เหมือนกับว่า ก็มีการกลมกลืนไปแล้วเนาะ อยู่ในแบบว่ากิจกรรมเดียวกัน อะไรแบบเนี้ย ระหว่างทางเราก็อาจจะพูดคุยกับเขาได้ หรือเขาก็อาจจะมาทักคุณก็ได้ครับว่า เฮ้ย เป็นยังไง? ออกกำลังกายดีขึ้นมากไหม? อะไรแบบเนี้ยครับผม มีเรื่องพูดคุยกับ เพื่อนบ้านในชุมชนด้วยอีกทางหนึ่งไง เลยไม่อยากให้กลัวว่า เขาจะคิดอะไรยังไงแบบนั้นมากกว่าครับ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ อือ ๆ ๆ อือ อืม อืม อ๋อ อืม อืม เออ ครับ ก็เดี๋ยวจะลองดูครับ โดยเฉพาะเรื่องของการแบบยืดเส้นยืดสาย หรือว่าการวอร์มอัปทั้งก่อนเล่น แล้วก็หลังออกกำลังกาย เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยครับ เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะ เดี๋ยวก็จะลองทำจริง ๆ เลยครับ มันต้องได้ผลแน่ ๆ ก็จะช่วยลดอาการความบาดเจ็บได้เยอะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ
ครับผม ใช่ อืม โอเค ครับผม ครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้ลดน้ำหนักได้ไว ๆ นะ